Nah, oke. Kalau orang-orang atau khususnya anak-anak ya. Anak-anak tuh, sebenarnya aku bisa ngambil contoh di keponakan-keponakan aku yang masih SD, SMP. Itu misalnya kita ya, di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, itu pada main gadget semua. Yang waktunya harusnya bersilaturahmi pada saat itu, malah rata-rata megang yang namanya tablet, iPad atau handphone, lah kan. Nah, jadi menurutku, tips nih tips untuk bisa mengatur anak-anak tadi supaya enggak kecanduan gadget, itu yang pertama dari orang tuanya sendiri
<laughs> Iya, benar.
nah mungkin aku akan melakukan, mmm, pendekatan kepada orang tua ya, apalagi itu kalau misalnya kalau keluarga paman atau bibi, sepertinya sangat mudah melakukan pendekatan. Nah, pasti aku akan, mmm mmm, berbicara atau ngomong bahwa sebenarnya ada loh pengaruhnya, mmm, tingkat emosi anak, perkembangan anak terhadap, mmm, berapa lama atau berapa durasi mereka itu bermain gadget. Terus, mungkin aku akan paparkan beberapa dampak-dampak negatif yang kayak banyak anak-anak sekarang itu sudah pakai, mmm, kacamata itu karena dia minus yang diakibatkan oleh, mmm, sinar biru daripada gadget itu sendiri. Nah mungkin, aku akan lebih, mmm, pendekatannya tuh aware lagi ke, mmm, perkembangan anak, mental anak, sama kesehatan. Nah terus, aku juga mungkin akan bagiin ini sama s mmm, apa, bibi-bibi atau pamanku. Mungkin mereka nggak tau ya, ada yang namanya tadi fitur yang membatasi layar, mungkin kalau anak-anak kan anak-anak kan nggak ngerti ya, mmm, kalau misalnya di dibilang, "Oh ini game-nya cuman bisa dibuka 3 jam, mmm, setiap hari, atau 2 jam setiap hari." Nah, kalau kita yang dewasa kan mungkin yah udah dibuka kita bisa ngatur lagi, m pengaturan itu. Nah kalau anak-anak kan nggak bisa, nah mungkin aku akan bisik-bisikin juga nih, mmm, terkait fitur-fitur ini. Sama satu lagi tuh ada loh yang lagi, mmm, populer juga, jadi tab mmm, iPad atau Tab anak itu, ternyata bisa juga disambungkan ke akun orang tua, jadi orang tua tuh bisa mengawasi.
Iya. Mmm. Membatasi, benar. Ya nggak ngerti, hmm. Iya, benar. Iya, benar. Oh, apa tuh? Oh, iya, aku pernah dengar sih, aku pernah dengar, mhm.
Iya kan, apa yang dibuka, apa yang ditutup, kemudian, mmm, durasi layar bisa diatur juga dari jarak jauh, mungkin itu tips yang akan aku bagikan.
Iya, benar. Yang ini ya, mmm, yang dia tuh kalau misalnya kita main handphone nih, main tablet atau main gadget, kalau misalnya kita udah mengat udah mematikan aplikasinya tuh, dia benar-benar mati gitu loh, jadi nggak bisa digunain lagi ya?
Nah, betul betul, jadi emang ada kontrolnya dari, mmm, orang tua dari, m device yang lain nih maksudnya.
Oh, iya. Oh. Berarti itu benar banget sih, bagus tuh, bagus bagus banget sih, itu jaji jadi, apa ya, <sucks teeth> jadi iya, pandangan barulah untuk orang tua ya kan.
Iya, betul, itu tips yang bagus menurutku, yang harus dibagikan, mungkin gak semua orang tahu ada fitur-fitur tadi.